Mi viene da consigliarti che cioè, che ne so, un momento della giornata, in cui i i bambini, anche, magari sono a scuola, non lo so se i bambini hanno l'età della scuola, vanno a scuola. Ehm
Sì, sì, no adesso sono adolescenti, sono più indipendenti ed è per quel è per quello che mhmm, s sì, sono più indipendenti, uno in particolare ancora di più, però comunque, anche se sono adolescenti in qualche modo, mhmm, <smacks lips> hanno sempre bisogno di una sorta di guida, o anche a livello burocratico, le scuole, le cose, quindi devi sempre stare lì a seguire.
Adolescenti, sono anche indipendenti. Okay. Indipe Sì, d'accordo. Certo, certo, cert cert però la mattina ad esempio, no, tu ti ti ti ritrovi tra le faccende domestiche, è proprio darti okay, a no mhmm, piccoli step, nel senso che, tante volte: "Okay, devo imparare il giro di do, e quindi la prima no il primo accordo, il do, vediamo come si fa." Quindi, eh, domani che ne so, alle 10, dopo aver messo la lavatrice, dopo aver spazzato, sistemato, insomma okay dalle 10 alle 10.30 non ci sono scuse che reggano, può cascare il mondo, io devo imparare a fare il do.
Sì. Ehm s sì. Esa <chuckles> <laughs> Casa eh Può cascare il mondo. <chuckles> <chuckles>
Poi dopodomani, imparerò, oltre a ripassare vel velocemente il do, perché mezz'ora un accordo riuscirai a farlo. <coughs> Ehm
S <chuckles> si spera sì. Mh, mh.
Il giorno dopo, imparerai a fare un altro accordo, quindi che ne so, farai dopo il do, imparerai a fare il sol, okay, per esempio un'altra un altro accordo. Il giorno dopo ancora, imparerai a fare un altro accordo, il terzo giorno avrai già fatto una canzone, perché con 3 accordi, già <chuckles> sei capace di fare una canzone, e magari poi esercitarti su su l'arpeggio, su sulla ritmica.
Uhm, è vero, no, no sì, però infatti mi sono sì. Mi sono forse lasciata un po' scoraggiare, quando ho cominciato, che sicuramente ci ho perso un po' più di tempo, sul fatto della anche della mancanza di riscontro, dal senso, ehm, che è bello avere questi tutorial, che ti aiutano gratuitamente su internet, però non c'è un riscontro, del tipo: "Ma sto facendo bene, è giusto quello che sto facendo, o o proprio non c'entra nulla?" Capito, mh, eh!
Mh-mh. E Eh beh ma diciamo che, con l'autodidatta un pochettino quello, no, che insomma uno non è che può
Sì.